ได้ใช้เวลา อยู่ ครอบครัวด้วย อะไรเงี้ยค่ะ
แล้ว ค่ะ แล้วเป็นการสร้าง อ่า ความทรงจำที่ดีกับเราด้วยนะคะ สมมติว่า ถ้า วันหนึ่ง ท่านจากไป อย่างน้อยความทรงจำเนี้ยค่ะ ก็ยังทำให้เราเนี่ยได้คิดถึงท่าน
อืม ถูกต้องเลยค่ะ แล้วเรา ก็จะ ได้ ไม่รู้สึก เสียดายทีหลังด้วยว่า แบบรู้อย่างงี้น่าจะอยู่กับเขาให้เยอะกว่านี้ รู้อย่างงี้น่าจะโทรหาเขา เราคงไม่มารู้สึกเสียดายเหมือนตอนที่เรารู้สึกกับย่าอะค่ะ เพราะว่าตอนเนี้ย เราก็ค่อนข้างที่จะได้ทำไปเกือบทุกอย่างแล้ว ที่แบบ ที่จะไม่ทำให้เรามารู้สึกเสียดายทีหลังว่า น่าจะทำตอนที่ยังมีเขาอยู่ อย่างเงี้ยค่ะ
ใช่ไหม คะ เออ